Olha me conta uma coisa, que rotina matinal te ajuda a começar sem estresse?
Olha, é geralmente quando a gente acorda que a gente dormiu bem a gente fica menos estressado, né, e quando você acorda na hora, né, então para não ter stress <chuckles> resumindo, para não ter stress é só você acordar na hora certa, <chuckles> né.
Aham. <laughs> Sim, e tem isso também, né. Aham. Ah, <chuckles> ou seja se seu despertador toca 6 h você tem que levantar.
Você tem que levantar, porque se eu atraso um pouco já começa o estresse daí, né?
Uhum, então.
Porque aí já não dá para você fazer tudo ou então você vai fazer tudo correndo, então o primeiro passo que que é, colocar o despertador em um tempo que te dê um tempo hábil para você fazer tudo que você tem que fazer.
<giggles> Sim, sim, exatamen ou seja mas na verdade, pelo que eu entendi então o 1º passo é você dormir bem, dormir cedo.
É, é dormir cedo ou então acordar cedo. <laughs>
<giggles> <chuckles> É, mas aí também tem que dormir
Porque aí você acorda cedo, e faz tudo.
mas tem que dormir, eh, dor dormir bem, né, tem que dormir lá às 8 horas por dia, né.
É às 8 horas por dia. Eu na verdade eu já já vi que eu consigo até chegar no 7 horas para mim, eu já acordo bem, sabe. Dependendo da minha noite de sono, se ninguém me atrapalhar durante a noite, me acordar, eh, 7 horas para mim se eu dormir direto, já tá ótimo porque cada um tem o seu tempo de sono, né
É. Aham. Certo. Aham. Uhum. Sim, exatamente.
Mas eu, se eu tiver 7 horas eu acordo super bem. Então daí eu eu eu faço todo toda uma rotina, né, e uma coisa que me desestressa bastante é a questão de fazer alongamento de manhã, isso é muito bom para mim, e não demora muito sabe, eu faço 8 minutos de alongamento, só. É.
Ah, boa. Aham. Hã. Ah, olha. Bacana, então você faz 8 minutos de alongamento, isso também te ajuda, né, aham.
É, só os principais. É, coluna e tal, um banho também, eu acho que é muito bom, né.
Ah, banho é legal mesmo, né?
E, é, e eu acho que a rotina, sabe, você sempre fazer as mesmas coisas, os mesmos passos, no mesmo tempo por exemplo, ir ao banheiro, tomar banho, eh, preparar o café da manhã, né, eu por exemplo alimento passarinhos e esquilos. <laughs>
Hã. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham.
Eh, aí eu vou, tomo o meu café, aí eu vou escovo meus dentes, então tudo tem um sabe um passo, assim, é isso, depois disso, depois daquilo, né, isso aí me ajuda a não estressar de manhã.
Aham. Uhum. Ah, entendi, é.
Sabe, que eu já sei o que eu vou fazer.
Então, você é uma pessoa bem organizada na sua rotina matinal, vamos dizer, assim. Boa. Uhum.
Rotina. É. Agora, por exemplo, se eu sei que eu tenho o uma alguma coisa pra fazer, tipo, assim, ah
Uhum.
Ah, por exemplo, passar uma mensagem, ou fazer algo a mais do que essa rotina, eu geralmente acordo mais cedo. Então
Aham. Certo. Mais cedo ainda.
Mais cedo ainda.
Nossa, então, você con e e você consegue, você é disciplinada pra acordar?
Ah, eu sou eu sou meio disciplinar, de vez em quando dá bate uma preguiça, né. Nossa, mas bate uma preguiça, você quer dormir, você quer ficar ali, mas eu acho que eu sou muito acostumada, né, a acordar, <chuckles> eu trabalhava à noite no hospital, mas acordar quando precisa, né. Então, o primeiro passo é o seguinte, é levantar. Depois que levantou eu não deito mais não. <laughs>
<giggles> Mas é que é difícil, né. É Uhum. Aham. Ah. <chuckles> Já tem Já tem, então, esse background. Aham. <laughs>
Entendeu? Aí
Entendi, faz sentido mesmo. Mas olha, você, então, pelo que eu entendi, você gosta de levantar cedo, você não gosta de deixar para o último mi minuto, né, e você gosta de alongar e você gosta de ter a sua rotina, né. Certinha assim, beleza. Mas como que é? O que que você faz, assim? Você acorda
Não. É, a rotina certinha.
Qual o 1º passo?
1º passo eu vou ao banheiro
Uhum.
aí eu tomo meu banho, aí
Todo dia você toma banho?
É todo dia de manhã eu tomo banho, porque quando eu chego do trabalho, eu tomo banho, mas de manhã eu gosto de tomar banho também. <chuckles>
Boa. Aham. Ah, <laughs> boa.
Eu acho que isso me desestressa, sabe. Porque mulher é porque mulher tem aquele negócio, né. Eh. Depois de tomar banho, passa creme, passa passa os cremes pelo corpo
Ah, banho é gostoso demais, né. Aham.
eh, o rosto, né, e tal, e aí eu já vou deixando o meu o meu eu não tomo café da manhã eu tomo um shake né, aí eu faço um shake, já vou já já deixo ali o batendo, já vou preparando o que eu vou levar para o meu trabalho porque eu levo um um lanchinho, e levo um lanchinho para os passarinho também, para os meus pombinhos, e aí agora eu tenho gaivota também.
Exato. Tá bom. Aham. Aham. Ah, você leva. Você leva também para os passarinhos?
Levo, as minhas gaivotas começaram agora agora eu tenho gaivota, porque antes eu só tinha pombo, mas aí começou a atrair gaivota, tem uma gaivota inclusive que come na minha mão, olha que, para você ver.
Aham. Aham. Olha que interessante, né, mas é muito legal, né, isso mesmo, né. É eu eu eu acho que é importante mesmo ter essa essa questão assim. E você tem algo que faz assim que muda totalmente seu humor logo cedo? Por exemplo, se se alguma coisa der errado você já vai ficar estressada.
É. Nossa e eu já vou ficar eu já vou ficar eu já vou ficar assim por exemplo, alguma coisa falhou ali, né, por eu eu faço o shake, né, então, eh, eu vejo que não tem um ingrediente eu já percebo no outro dia, mas se não deu para eu passar pra pra comprar, e alguma coisa deu errada ali e me atrasou, por exemplo, se eu perco minha lente de contato, ah meu pai do céu, para achar aquele negócio demora uns 10 minutos, <chuckles> estou procurando, né. Aí o meu humor aí você já perde o tempo ali, né, uma coisa um imprevisto
Uhum. Tá bom. Hum. Aham. Aham. Aham. <laughs> Nossa. Exato. Uhum.
Que você não esperava e que você tem que contornar e que você vai perder um tempo ali. A perda de tempo me dá estresse, sabe, algum imprevisto. Aí eu fico estressada, porque eu sou muito regular com o meu horário, né.
É verdade. Ah. Imagino. Você tá sempre ali, né, sempre no no tempo certo, né. Você não gosta de sair, de mudar nada. Não, mas em em muito interessante, assim, saber da da sua rotina e e, com certeza, você uma pessoa bem disciplinada, viu, porque eu sei que acordar cedo é difícil e também manter a rotida a rotina, assim, cedo, assim, bonitinha também é difícil, viu.
É. Não. <laughs> Ah, mas é o único jeito que eu fico calma e desestressada é mantendo a rotina. Eu já reparei que quando quebra a minha rotina por algum imprevisto vem o estresse.
Aham. Aham. <laughs> Legal. Mas olha, muito legal conversar com você. Muito obrigado por compartilhar sua rotina matinal e tudo que você faz pra não deixar o estresse te dominar de manhã, viu.
É. <laughs> Ah, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.